Uhum. Ah, então você não não não faria um tipo de comida pra ele?
Né. Não, eu faço, ele traz o rabanete, eu faço lá na churrasqueira e tudo. E ele come lá o alface e a beterraba dele, que ele quiser. Não, vo vou fazer a comida do jeito que ele quiser, mas
Tá. <chuckles> Aham.
eu não eu não vou levar um pedaço de bife na casa dele, entendeu. Acho que é meio assim, eu acho que é assim que a gente, às vezes, se comporta nas redes sociais. Porque, ah, quando alguém visita a sua casa, por exemplo, você não chega e coloca o teu lixo em cima da mesa, entendeu, para a pessoa ver. Você não vai chegar e mostrar as suas, ah, as suas debilidades, né, seu os seus problemas. É, e é isso que a gente faz nas redes sociais. Ninguém vai lá na rede social colocar que ele tá lá devendo R$700 no no no Nubank, né, no no cartão de crédito.
Claro. Aham. Sei. Sim. Você vai mostrar o melhor que você tem. V Até as fotos, né. Você presta bem atenção na foto que você vai publicar, você quer uma foto onde você se sente bonito, onde você se vê bem, né. Você não vai colocar aquela foto que você saiu com o olho torcido, arr
Hum, e é.
Hum. Exatamente. É por isso. Você vai mostrar o teu teu melhor de si, né.
Exatamente. Aham. Com certeza. Então, nas redes sociais, ali o que tem teoricamente, seria o o melhor de nós, né. E ah, então eu acho que essas são, ah, as exposições que nós queremos
Uhum.